Mah, molto semplice, non è niente di di di di particolarmente complicato, perché mi alzo a un orario normale insomma intorno alle 7 e mezzo, uhm, sf fortunatamente ho ho, mhmm, la palestra sotto casa in pratica e quindi <coughs> sì, proprio sotto guar scendo, apro e scendo dal portone, f giro l'angolo e entro in palestra, quindi comodissimo. Poi è una bella palestra fra l'altro molto ben attrezzata, quindi non c'ho neanche la scusa, dici: "No fa schifo, me ne vado da un'altra parte." No, <laughs> è anche è anche como <chuckles> E quindi ce l'ho lì, ehm, per cui alla fine poi ci passo poco, eh, ci passerò 3 quarti d'ora, non no non di più. Eh, diciamo che per sì, sì comodiss come no, colazione le leggera e diciamo che alle 9 in genere comincio a svolgere le le le mie attività. L mhmm lo faccio fino all'1, con parecchie pause a dir la verità a dir la verità e <coughs> in queste pause devo dire onestamente che mi distraggo, uhm, sbrigandomi qualcosetta in casa ad esempio, che ne so, rifacendo il letto, uhm, preparando la lavasto la lavatrice, quindi, uhm, diciamo così, o mediamente ogni oretta mi prendo 10 minuti per guardare in casa cosa c'è da fare e quindi, mhmm, a in questa modalità riesco a a sbrigare fat sì.
Ah wow, una fortuna. Mh-mh. Eh certo. Meno male. Mh-mh. Vabbè comunque meglio di niente, è un'a è un'attività fisica, ma anche minima fa bene. Mh-mh. Mh-mh. Certo. A coniugare quindi sia sia il lavoro sia portare avanti una casa che sia è una responsabilità grossa, quindi, ehm, il fatto
Sì. Come no, ma anche, uhm, i i i ragazzi insomma n va vanno a scuola, io rimango a a casa a casa da solo, mi sbrigo queste faccenduole, la m la moglie invece esce de anda a lavo e se ne va al al lavoro per i fatti suoi. Per cui
Mh-mh Certo. <chuckles> E quindi è tutto tutto organizzato perfettamente.
Eh e tutto il problema è magari un pochino più nel pomeriggio perché sai, i ragazzi tornano da scuola, eh, l la la moglie torna dal lavoro e insomma diventa un pochino più più più complicatino insomma, e
Certo, tornano da scuola, eh certo. <chuckles> Certo. Senti, ma se dovessi farmi un po' un un paragone, trovare delle differenze, perché comunque lo smart working c'era già, esisteva, però si è andato molto a sviluppare dall'epoca del Covid in poi. Ehm, se tu dovessi fare un un paragone, cioè preferire preferivi diciamo perché comunque lo smart working toglie anche molto, uhm, per quanto riguarda il punto di vista sociale, magari delle amicizie, del di di quel punto del lavoro che è molto importante, no, quindi se dovessi trovare delle differenze preferiresti, mhmm, continuare così e che si sviluppasse ancora di più, uhm, lo smart working, oppure magari tornare un po' al lavoro pre Covid?
Eh dal Covid, sì sì. Sì. Mh-mh.